Ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die aussehen und, äh
Mhm.
Joa. So ist das Ganze. Und
Ja. Mhm.
ja, die sind als auch kulturell anders, weißt du? Wenn man hört, wie die reden die sind so typisch deutsch und ähm, was so sozial ausgewogen und Amerika ist schlecht. Ja, es ist immer so 'n so 'n so 'n Spruch, den die haben, weißt du? Wenn wenn irgendwas nicht fair ist, dann ist das nicht sozial ausgewogen und ich kann das schon nicht mehr hören, weißt du? Ähm, ja, sagt der sagt der äh, sagt der Kerl zu mir, ähm: „Ja, wo wohnst du? Ich deine Mutter hat gesagt, du hast 'n riesengroßes Haus und“ ich sage: „Ja.“ Ja, sagt er: „Das ist ja sozial nicht ausgewogen.“ Was? Was? Ja, dass das nicht fair ist, dass ich 'n großes Haus habe, wenn wenn wenn es hier so viel Armut gibt. Ja, okay dude, äh, d das ist mir scheißegal. Ich habe dafür hart gearbeitet. Weißt du? Ja, ja, also d d ja, so solche Sachen, so solche vor Bevormundungen, solche, ähm, äh, ja, Judgement Calls, ja, ja, ma da da habe ich da habe ich keine Lust drauf, weißt du? Und, ähm
Aua, okay. Was bedeutet sozial ausgewogen? Hä, was bedeutet das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das klingt so unerwachsen. Der hat echt keine Ahnung. Ja. Aber du würdest ihn trotzdem in deinem Haus haben?
Ja klar, weißt du, meine Mutter hat auch gesagt, mach das doch mal für mich und so und, äh, das ist teuer für die da sowieso hinzufliegen und dann noch Hotels und so. Ich sage: „Ja, okay, mach ich,“ aber, hm, hm
Das ist auch nicht sozial ausgewogen für ihn, dahin zu fliegen.
<snorts> Genau. <laughs> Ach so, hast du g
<laughs> Das ist schon ziemlich ziemlich weit, nur um nach Disneyland zu gehen.